Ừm, mình sẽ hỏi, mình quan tâm, rồi mình hỏi sau một thời gian thì mình cũng sẽ hỏi là, ờ, em thấy, à, chị sao? Chị hỗ trợ công việc em thế nào? Để có gì cần, ừm, kiểu như là, ừm, góp ý thêm để mà, à, chị hỗ trợ thêm cho em không? Thì mình cũng bắt đầu mình dò dò ý của các bạn á. Ừm, đương nhiên là các bạn hông dám nói rồi. <laughs>
Rồi. À, đúng rồi. <laughs> Ừ, làm sao mà dám nói, đúng không? Khi mà cũng còn đang dè chừng. Thế thì, ờ, không biết là, à, sau một thời gian bạn cũng hỏi han, quan tâm những bạn mới như vậy ấy, thì, ờ, sau bao lâu thì bạn cũng đã xóa đi được cái cái tâm trạng, gọi là, kiểu như là, dè chừng rồi cũng lo sợ khi mà, kiểu, bị cái bạn kia đặt điều như vậy?
Ừm. Thật ra là sau sau cái bước mà hỏi han, ừm, đó thì mình cũng đề cập vào vấn đề luôn chứ mình hông có phải là mình im lặng. Mà mình sẽ nói là chị có nghe là thông tin là như vậy, thì em cũng, ưm, thường hay ăn trưa, rồi em cũng thường hay ngủ trưa cùng cái bạn, ừm, A bạn A đó. Thì, ừm, à, chị có nghe là em nghe những cái thông tin liên quan tới chị" như thế này, thế này, thế này. Mình hỏi hết ra những cái thông tin đó, thì mình hỏi bạn là có phải là em nghe thông tin đó không? Cái là, ừm, bạn thường là mấy bạn đó mà khi nghe mình đề cập tới là mấy bạn đó, kiểu như, ờ, rất là ng kiểu, hoảng hốt á, ờ, toát mồ hôi luôn mà ừ, toát mồ hôi luôn. Thế xong xong rồi thì khóc, nhưng mà sau thì mình khéo léo mình hỏi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thì các bạn cũng thừa nhận là em cũng có nghe như vậy. Em cũng có nghe là, ờ, tình huống này tình huống kia, nhưng mà em cũng thì em mới vào nên em cũng hông biết là thông tin đâu là đúng, ờ, đâu là sai á. Nhưng mà em cũng thấy hoang mang quá, tại vì ừm, rồi, em cũng rồi các bạn cũng chia sẻ thật là nếu mà thực sự như vậy thì em cảm thấy là cái bầu không khí ở môi trường làm việc ở đây nó không phù hợp với em. Tại vì đấy, các bạn cũng chia sẻ rất là thẳng thắn, thì mình cũng thấy là đây là một cái chuyện rất là nghiêm trọng chứ không phải là đơn giản. Thành ra là mình bắt đầu mình sẽ giải thích, ừm, mình giải thích từng tình huống và mình mình nói là tình huống nào không có, tình huống nào là bịa đặt, rồi tình huống nào là câu chuyện nó không phải là theo cái hướng của của của em hiểu, mà nó là như thế này thế kia. Thì mình sẽ phân tích ra và mình sẽ, ưm, gọi là, xác nhận lại với l các bạn một một điều rất là chính xác. Thì mình làm việc riêng với từng bạn như vậy xong á, thì giải quyết, ưm, cho các bạn đó xong thì mình mới bắt đầu mình gọi cái bạn kia vào. Đó là cái bạn mà đó ừm.
Rồi. Ờ, rồi. À, hỏi hết luôn. Ờ, hoàng hốt. Ờ, đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi. À, hoang mang chứ. <laughs> Đúng rồi. Không phù hợp. Đúng rồi. À, rồi. Rồi. Ừm, rồi. Ờ, ừ, thế thì khi mà bạn, gọi là, gặp mặt trực tiếp với cái bạn mà hay đặt điều kia á, thì bạn cũng đã có cái tình huống xử lý ra sao để cho, gọi là, mọi chuyện nó nó nó được giải quyết mà lại cũng không, gọi là, quá căng thẳng?